م مش عارف يعني يمكن آخر آخر مرّة حصل حاجة بالشكل ده مثلًا، آمم، إن أنا كنت شايف يعني كانوا بيقولوا لي آمم، كانوا بيرشحوا لي بصراحة إن أنا اتجوّز حد من العيلة، <laughs> تمام؟ ف فأنا كنت باقول لهم لأ أنا مش مقتنع تمام مش مقتنع تمامًا بفكرة إن أنا أتجوّز بحد من العيلة عشان في أي يوم من الأيام لو حصلت أي مشكلة بيني وبين شريكة حياتي، ما تسبّبش انفصال في العيلة، ويبقى في قطيعة ما بينهم ويبقى الموضوع كب كبير جدًا، وخلاص تبقى مش عارف إيه، ده غير إن أنا ما فيش حد خلّيني أقول يعني أنا حاسُّه يبقى سَكَن لروحي، لإن بالنسبة لي أنا شايف إن علاقة الزواج دي، بني آدم بقى سَكَن للشخص، بقى بيتُه تمام؟ أنا ما لقيتش الشخص ده، ف فأنا قُلت الجملتين دول على بعض، يا لهوي! آه.
نظرية طبعًا. مع إن يعني دي حقَّك يعني، دي حرية شخصية ده ز ده أنت بتتكلّم في حاجة أساسًا حسّاسة يعني ده زواج، يعني ده مش حاجة يعني كده مثلًا ماتش مثلًا واختلفتوا عليه، والَّا كده، ده ده زواج يعني، ودي حاجة تخصَّك أنت.
لأ، ازاي؟ طَب حتى ما ما هي دي النق وحتى لو ماتش حتى لو ماتش ما ينفعش نوصل للمرحلة دي بس اللي هو يعني هم بقى كُلّ اللي سمعوه، هو أنت يعني مش عاجبك تربيتنا، هو إحنا هنختار لك أي حد، ما أنت حتروح برّه ح حتختار حد غلَط، ومش عارف إيه والكلام والتمام و فأنا اللي هو الموضوع كِبِر، وشهِّدوا ناس، جابوا ناس، ويعني ودي مثلًا مالها؟ دي مُشك دي مف دي فيها عيب يعني والَّا حاجة، فأنا لأ يا جماعة وأنتم كمان هتشخصنوا الموضوع، أنا أنا ما اتكل
<laughs> آه. الله يعينك بصراحة يعني، <laughs> موضوع إمم.
فأنا لأ لأ فأنا حسّيت ساعتها اللي هو لأ، لأ خالص يعني الموضوع ده مثلًا كان حصل من 6 سنين أنا من ساعتها ما فتحتش بُقّي فأ أنا بقى لي 6 سنين ساكت. <laughs>
أنا مستغربة على صبرك بصراحة، أنت عندك صبر بلا حدود يعني، يعني حاجة زي كده ده يعني <laughs> مش عايزة أقول لك يعني كنت بت كنت ممكن تقاطعهم والَّا حاجة، ما تناقشهُمش أساسًا يعني، فكرة إن هم يعترضوا بالشكل دَوَّة، إمم.
بس. ما هي دي النقطة، أنا ما بقيتش باناقش، بس في نفس الوقت مش حينفع أقاطعهم، لإن في الأول وفي الآخر يعني لازم نفضل نتلَّم بالضبط، بالضبط، بالضبط.
طبعًا دول أهلك يعني، بيقولوا كده على سبيل المِزاح يعني، طَب أنت جرّبت يعني تتكلّم معاهم أنتم ليه بتنتقدوني، أنتم ليه يعني ما ما بتسمعونيش، أنتم ليه ما بتسمعوش وجهة نظري، آآ أنتم ليه مثلًا ما بتشوفوش اللي أنا شايفُه زي ما أنا باشوف اللي أنتم شايفينُه، طَب أنا لمّا باتناقش معاكم ما باكونش شاي ما باتعاملش بنفس طريقتكم، يعني جرّبت تتكلِّم معاهم كده، يعني بطريقة يعني فيها مباشرة و ب بس بوِدّ يعني مش بهجوم؟